قُل لي بقى إزاي بتعرف إن الحُب ده حُب حقيقي؟
بُص، هو الحُب من نِعَم ربِّنا علينا أكيد ما فيش شَك، بالنسبة لي أنا وفي سِنّي كده كرَجُل أربعيني يعني اللي اتعلمتُه خلال آآ، تجاربي واللي أنا شُفته، إن اللي هيجري أو إن يحُط إن هو يوصل للحُب ك ك كهدف، أ ح بصراحة أنا باحس إن ده قِمّة الفشل. يعني باحس إن الحُب ده شعور مرتبط بالفطرة، مرتبط ب ب بإن أنت م ما تسعاش ليه أو تفتعله على قد ما هو بيحصل طبيعي.
أكيد. إمم. آه طبعًا، أكيد. أكيد. إمم. تفتكر إن الحُب ده أصلًا آآ، عبارة عن إنه رزق كده آآ، ب بييجي للبني آدم؟
ده جدًا، جدًا، جدًا، أنا يعني مُقتنع إن ده من أول الأرزاق اللي ممكن تحصل، والحُب اللي أنا أقصده هنا مش مش يعني مش طبيعة الحُب التقليدي بين راجل وسِت، لأ، أنا باتكلِّم عن الحُب ك ك كغريزة وفطرة إنسانية. زي أقرب مثال بييجي يعني آآ قُدّامي كده أول ما أسمع كلمة حُب، هو الحُب الصافي كده النقي، الpure بتاع الأم لأولادها.
إمم. تمام. طبعًا أكيد ده هز هو بحكم بحكم أصلًا ال الغريزة.
بالضبط، بالضبط. يعني حاجة ما فيش حد بيتفوّق عليها إلى الآن، بس هي الفكرة كلها إن إحنا آآ، مش عارف، باحس إن إن إن إن إن الناس بالنسبة لي يعني بيبوّظوا المعنى الحقيقي للكلمة دي من كتر ما هو كل واحد عايز يربطها بتجربته هو الشخصية ويعمّم، فاهم قصدي؟
إمم. طبعًا. إمم. آه، آه، آه طبعًا أكيد. ابتدي امم، ي آآ لو الحب ليه مراحل كده، أنت شايف المرحلة دي آآ، المرحلة الأولانية بتبقى إيه، ومنتهى الحب في الآخر إيه؟
أنا شايف إن أي حب أيًا كان من خلال اللي أنا عِشته
إمم.
أكتر حاجة ممكن تحصل غلط هو الحكم عليه في المراحل الأولى، شايف إنه دايمًا بيبقى الموضوع بيبقى احتياج أو إعجاب، أو أحيانًا شهوة، صعب أوي بالنسبة لي دلوقتي وفي سني وتجربتي إن أنا أقتنع بأي حاجة تقول إن أنا من خلال آآ فترة البدايات عمومًا أقول إن أنا باحب الشخص الفلاني، باحبه كصديق أو كشريك حياة أو كشريكة حياة يعني ،لأ مستحيل، مستحيل أقتنع بده دلوقتي.
ممتاز. إمم. أكيد. تمام. آآ يعني ما أنت ما تقدرش تحط ت حد في مرتبة ال الحب، لأن هي أعتقد بالنسبة لك هي مرتبة كبيرة أوي.
مكتسبة، يعني أنا بالنسبة لي هي مرحلة مكتسبة، وبالتالي عشان تُكتسب أنت عشان تَكتسب الشيء لازم تسعى ليه، فأنا بالنسبة لي الحب مكتسب ال ال البدايات لو مش بإيدينا فالاستمرار بإيدينا والنهاية برضه بإيدينا. فأنا فأنا لو لو لو البداية استعجلت في ال في ال في الإعجاب أو في الاحتياج أصلًا أنت يعني أنا في فترات عدِّت عليّا كنت محتاج، محتاج اهتمام، محتاج احتواء، محتاج حد يسمع، فاهم؟ فأول حد بيبيّن لي ده، باحس إن أنا باحبه.
أكيد. إمم. إمم. أكيد، أكيد. متفق معاك تمامًا. تمام.
فاهم؟
آه، هو ممكن يبقى دي طريقة تعامله أصلًا.
بالضبط، بالضبط كده، دي حاجة.
إمم. آآ جميل جدًا. آآ آآ ال الجزئية اللي أنت اتكلّمت فيها اللي هي جزئية الاحتياج، هل ده ممكن يخلّي البني آدم يقع آآ، في اختيار خاطئ؟
ده جدًا، يعني <laughs> جدًا، جدًا، ليه بقى؟ لإن هو حي حي حيختار المفروض، يعني هو أو هي هيختاروا اللي المفروض إن هو إيه، حبيب أو حبيبة، تمام، اللي بيقابله بعد كده إن هو اتعوّد على الحُب ده من ناحية إن هو إيه، محتاج له، أنا جرّبت ده، تمام، فأنا ال الشخص اللي كان موجود وقتها آآ آآ يعني البنت اللي كانت موجودة قبل ف قبل ارتباطي وجوازي، هي كانت ظروفها صعبة فعلًا، تمام، وأنا ساعدتها، بس أنا ساعدتها عشان لازم أساعدها. حُبها وتعلّقها بقى شيء أ أ بيخنُق بالنسبة لي، لإن هي حُبّها دايمًا مُتعلّق بإن أنا آآ ب ب بإيه، بأقدّم أو باسِد آآ، خانة في في خانة احتياج، فاهم قصدي؟
إمم. إمم. تمام. تمام. إمم. تمام. خانة احتياج، يعني هي كان كان في حاجة حاجة معيّنة ناقصة عندها وأنت عوّضتها؟ آه.
آه، والدها آه، والدها هو اللي كان موجود معاها كانت والدها م والدتها مُتوفيّة من فترة ووالدها هو اللي كان موجود معاها وللأسف يعني إيه، آآ آآ اتوفّى وفاة مفاجأة، فهي فجأة بقت لوحدها، تمام؟
آه. فالموضوع قلَب تقريبًا تعلُّق وبعد كده تعلّق مَرَضي.
بالضبط. شوية، أنا حاولت أوضّح ده أكتر من مَرّة، إن الحُب اللي ينتُج عنه أ علاقة صحية م متوازنة، آآ صدقيني هو مش موجود هنا، يعني أنتِ بس محتاجة، محتاجة حد يمثل لِك الأمان، والسند وال حلو، ده برضه طبيعي إن الراجل يبقى في العلاقة هو مصدر الأمان والسند، بس في أوقات كتير الراجل نَفْسه بيبقى محتاج ده من السِت.
إمم. إمم. يبقى ما محتاج العكس تمامًا طبعًا، متفق معاك تمامًا، آه.
بالضبط، بالضبط، دي حاجة، الحاجة التانية، هي طول الوقت آآ خايفة أ أ آآ لدرجة ال الذُعر من فكرة إن المصدر الأمان ده يختفي زي ما والدها اختفى، فده برضو مش حاجة صحية، تمام، ليه بقى؟ لأن أنا ممكن مع أي مشكلة أو Drop يحصل لو نفْسيتي تعبِت شوية هي نَفْسها مش هتبقى مش هتساعدني، ده بالعكس هي ممكن تكّبر المواضيع، ده اللي أنا حسيته وقتها.
آه. أكيد طبعًا. أكيد هتبقى عامل ضَعف مش عامل قوة بالنسبة لك، مش حاجة في ضهرك، إمم.
بالضبط، بالضبط. فأول أول حاجة بالنسبة لي أنا لتعريف ال ال الحُب، مش في بداياته خالص، تمامًا، مش في مرحلة ال ال الرومانسية وال وكُلّ واحد بي بي بيبقى في الحتة دي حريص جدًا إنه يطلّع أحسن ما فيه، لازم يتشاف بأحلى وأجمل صورة وده قمة الخطأ بعد تجربتي آآ ال ال اللي أنا عشتها، لأني مش ده اللي هيكمل، أنا مش هافضل طول الوقت مثالي، وأنتِ مش هتفضلي طول الوقت مثالية.
إمم. تمام. الشخصيات نَفْسها، هل أنت مؤمن إن الشخصيات نَفْسها بتتغيّر؟
طبعًا. ده التغيير أساس الحياة، يعني كان في كلمة كده سمعتها آآ آآ في الفيلم بتاع راتاتوي وعلَّقت معايا لمّا كان راتاتوي الفيلم بتاع الفار الصغير اللي عايز يتعلِّم الطبخ، فهو آآ والده بيحاول يقنعه إن في حاجات مش هتتغيّر، تمام، وإن التغيير مش موجود في الحياة، فرَد عليه ريمي اللي هو الفارس الصغير البطل قال له: "إزاي التغيير مش موجود في الحياة؟ إذا كان التغيير هو الحياة." يعني قال له إن changing is life، أ هي أصلًا الحياة قائمة على التغيير.
آه، آه، آه. إمم. آه. ده من سمات الحياة هي هو التغيير أصلًا.
أنا باشوف ده جدًا، أنا زمان غير دلوقتي، غير زمان أوي، غير وأنا طفل، غير وأنا مراهق، غير وأنا في الجامعة، غير في أول جوازي عن دلوقتي. الموضوع بيختلف، آه إحنا عندنا ثوابت، بس باتغيّر، تمام، فحتّى مفهوم الحُب نَفْسه لو مع نفَسْ شريك الحياة، بيتغيّر مع التغييرات بتاعة الحياة نَفْسها والمسؤوليات، فاهم قصدي؟
لمّا بتفتكر آه طبعًا. لمّا بتفتكر حياتك الرومانسية اللي أنت كانت في العشرينات، هل بتفتكرها دلوقتي وبتبتسم؟ يعني بت أمّا بتبتسم أو بتضحك، أنا فعلًا أ ف ده سؤالي وأنت فعلًا بتبتسم أو تضحك. إمم.
<laughs> <chuckles> بالضبط. <laughs> آه، ده حقيقي فعلًا. <laughs> يعني
آآ تقدر تحكُم من خلالها دلوقتي آآ أنت بتبتسم ليه؟
آه جدًا، يعني آآ السذاجة، يعني أنت أول ما سألت ده اللي ارتبط في دماغي على السذاجة، يعني ال ال ال ال ال يعني فترتي وجيلي في الوقت ده مع أول بقى التخرج و أو حتى وأنا في الجامعة، أول تجربة حب بقى الواحد يحس بقى إن هي عدِّينا بقى مرحلة المراهقة والطفولة والحب الصغير ده، يُهيئ ليك بقى إن أنت خلاص دلوقتي داخل على تجربة حب حقيقية ممكن تصل معاك للجواز تمام؟ فاللي ييجي في دماغي بقى اللي هو بقى أنت لازم تكون بقى الPrince Charming بقى اللي جاي على الحصان، وإيه، مش هتخلِّي نِفسها في حاجة، فتكتشف إن أنت أصلًا مش حيلتك حاجة. <chuckles>
إمم. إمم. آه. إمم. أكيد، إمم. آه. جميل. <laughs> تدخلات الظروف بقى وأرض الواقع والكلام ده كله، آه، امم، إمم.
<laughs> بالضبط، بالض الواقعية الحب الواقعِي طلع أقوى بكتير جدًا، جدًا في تجربتي، جدًا.
ده أنت سبقتني في السؤال، أنت جاوبت على ال السؤال، أ هل فعلًا حب ال ال العقل لما الواحد بينضج شوية هو ده الأبقى بالنسبة للبني آدم؟
<laughs> أنا آآ مراتي من ف في عيد جوازنا اللي فات من حوالي 7 شهور كده.
تمام.
آآ آآ الهدية اللي ج طبعًا إحنا كبرنا وبقى لنا يعني سِنين كتير من متجوِّزين، فيعني فكرة الAnniversary والهدية، آآ يعني بقى فيها شوية معاناة يعني وغالبًا بتبقى طلبات البيت يعني، فاهم، <laughs> فلقيتها ع عملت حاجة حلوة أوي، لقيتها جايبة لي لوحة صغيرة كده مكتوبة كبرواز، الفكرة نَفْسها ماشي، ما فيش مشكلة، اللي مكتوب فيها إيه؟
أكيد، أكيد آه، آه أكيد. تمام.
لقيتها كاتبة جملة أنا كنت قُلتها لها زمان وأنا نَفْسي نسيتها، هي فكّرتني بالموقف. الجملة بتقول إيه بقى؟
آه. إمم.
خير الحُب هو حُب اختيار القلب وصدّق عليه العقل.
آه. هو اللي حط ال الstamp الأخراني الختم. إمم، إمم.
ف آآ بالضبط، أنت اخترت بمشاعرك ما فيش مشكلة، تمام، ما فيش طبعًا اللي يخ يقدر يخلّينا نقول نحِجر على القلب، لإن هو أساس المشاعر. بس
استحالة طبعًا، آآ ده شيء لا تملكه.
بالضبط، بالضبط. بس يكون العقل كمان مستريّح، أنت مع الوقت والشهور والسنين، تلاقي إن أنت فعلًا مع شريك حياتك قادرين تتخطّوا، تتخطّوا الصعب قبل السهل، تتخطّوا ال ال ال التقيل قبل الحلو والأيام الحلوة. العِشرة نفسها مع التفاهم يا بتخدم الحب ده وبتخلّيه حاجز منيع جدًا، يا حرفيًا بتنهيه. فده ح هاحُكم عليه إزاي ف ف في البدايات طيب؟
إمم. إمم. أكيد. إمم. أكيد. أ استحالة طبعًا، أنت ذكرت آآ تعبير مهم دي جدًا، هو تعبير الراحة، هل فعلًا في معاناة عشان الواحد يوصل للراحة من خلال علاقته الرومانسية ديّة؟
بالضبط. هو أنا بالنسبة لي قمّة الرومانسية هي الراحة، أبقى مستريّح جدًا، يعني أنت لو سألتني السؤال نَفْسه اللي هو معنى الحُب الحقيقي، هاقول لك في إن أنا مرتاح لشريكة حياتي طول ما هي جنبي ومش مرتاح طول ما هي بعيدة.
إمم. مُتَمَثِّلة في الراحة. إمم. إمم. إمم.
آآ آآ يعني في درجة من الاحترام.
أ ده ده ده أسمى معاني الحُب. إمم.
بالض يعني ب بالنسبة لي آه. ليه؟ لأن ده عدّى علينا مواقف كتيرة جدًا، وأيام كتيرة جدًا، ذكريات حلوة وذكريات صعبة، خناقات وصلح، جدًا.
أكيد. وأكيد قوّت العلاقة. أكيد قوّت العلاقة طبعًا، جدًا. إمم.
بالضبط، بالضبط. فأنا من الناس اللي شايف إن الحُب آمم صعب أوي، أوي وده الغلط اللي بيحصل بيتهيأ لي دلوقتي، إن إحنا نعمّم تجربة واحدة ونقول إن هو ده الحُب. يعني وق خالص، وعَندي عَندي إثبات قوي من وأنا صغير للموضوع ده، لغاية دلوقتي تقريبًا م ما حدش نفاه في ال في الموضوع ده.
تمام. ما ينفعش تجربة. ألا وهو؟
إن لو الحُب بالدرجة دي من الأساسية والعقلانية أو ال إن هو عامل أساسي جدًا كان ذُك
م مش هيتسمى حُب أكيد. <chuckles>
لأ، وكان ذُكر في القرآن، أنا مقتنع إن القرآن هو أسلوب حياة كامل، حتى ال القرآن لما اتكلم عن الزواج، قال السكن والمودة والرحمة. اللي اللي عاش التجربة الحقيقية بيعرف إنه الأمور دي كفيلة بخلق نوع جميل لا يقاوم من الحُب، أو إذا لم لم يُوجدوا يعني م لو ما ما اتوجدوش، ما فيش، ما فيش حُب، في في عيشة أو معايشة، لكن ما فيش حُب. ف
آه طبعًا. إمم. آه طبعًا. أكيد طبعًا. ما فيش حُب. أ أنت شايف برضه إن العِشرة في وقت من الأوقات حتى لو ما فيش حُب بين الزوج والزوجة فترة طول العِشرة نَفْسها، هتوجِد ال ال الحالة بتاعة التعلُّق ديّة؟
هنا بقى اللي هو الDuetto بتاع القلب والعقل بيشتغلوا، لو الاختيار حلو والتفاهم موجود والعقليات متقاربة، العِشرة هتكون طيبة، وهيكونوا دايمًا بيكملوا بعض. فاللي أقدر أقوله لك في الحتة دي كده يعني ك ف ف ف في آخر ال التجربة بتاعتي دي إنه آه، لو التفاهم موجود، والقلب والعقل على نَفْس الخط، هتبقى العِشرة والمواقف وال وال والسند دايمًا موجود، فهتكون التجربة من أحسن ما يكون، هتخلق حُب وحُب حقيقي طبعًا.
إمم. جميل. إمم. إمم. أنا باحييك أنا ف باحييك فعلًا على عمق تفكيرك، وإن شاء الله نتقابل في مكالمات تانية كتير. أنا باشكرك شكرًا جزيلًا.
أشكرك. شكرًا.